Ah está, uhum.
Ai e ela era nova pra caramba, ela tinha 66, 67 anos, né, que, hoje em dia tem muita gente que está começando a vida, né, com 66 anos.
Hum. Exato, exatamente uhum.
Mas aí ela teve um derrame e, e ela morava sozinha no Brasil
Aham.
e eu a nos Estados Unidos.
Uhum.
Eu filho único
Hum.
e ela, eh, só tinha 1 irmão, quer dizer, tem até hoje, meu tio vive até hoje, mas, eh, na infelizmente na hora de um problema, e ainda mais um problema mais sério, as pessoas fogem, né. <chuckles> As pessoas fogem. Mas e no no caso foi muito complicado porque ela, não é que ela teve um derrame assim, uma coisa recuperável, ela teve assim um derrame massivo
Uhum. Exato. É, eu sei como que é. Uhum. Uhum. Uhum.
e ela ficou hospitalizada basicamente 10 anos.
10 anos? Meu Deus é muito tempo, aham.
10 anos. É muito tempo, é. E assim, num si num num numa situação assim, num estado de semicoma, e ela no Brasil, eu aqui e enfim, ah, eu passei por muitas fases, né, nessa história toda, né, a revolta, a não aceitação, eh, porque comigo, essas coisas todas, né, porque Deus é injusto, eh, co por que minha mãe? Minha mãe tinha acabado de se aposentar, aliás, está? E, pois é, eu queria que ela viesse morar comigo nos Estados Unidos, aquelas todas coisas as todos os dramas. Bom, eh, aí, hã, passada essa fase inicial, nos primeiros meses eu eu tive que abraçar a causa e cuidar da minha mãe sozinho
Uhum. Uhum. Certo. Ah. Tudo, né. Aham. Uhum. Tá. Aham, está bom, uhum.
está? hã, basicamente eu estava sozinho quase quase o tempo todo. Só apareciam alguns parentes na hora de <chuckles> de dar trabalho ou ou questionar alguma coisa com algum interesse financeiro. Infelizmente, infelizmente, né, mas enfim, eh, aí essa é a parte mais difícil, eu tive que tomar uma decisão muito difícil
Uhum. Uhum. Sei. Hum, está bom. Uhum, uhum. Uhum.
porque eu fiquei no Brasil 1 ano cuidando da minha mãe, deixei trabalho, deixei tudo pra trás, fiquei lá 1 ano e um pé um pé lá no Brasil, um pé aqui no Brasi nos Estados Unidos, né, difícil. Mas aí eu tive que tomar uma decisão porque eu tinha que retomar a minha vida.
Certo. Hum, nossa. Uhum.